Pues, am, ay, no sé, es que también ahí luego entran los conflictos, ¿no? De de si dónde estás, pues, te sigues juntando, eh, con gente de tu cultura, nunca, como que nunca entras a esta cultura nueva, ¿no?, que es importante luego también tomarlo. Eh, y bueno, a ver, también en en resumidas cuentas, también donde vivo, mm, jamás he visto a nadie que hable español. <laughs> Entonces tampoco es tan fácil. Este, y yo creo que es eso, porque, pues no sé, en Canadá, a pesar de que eran idiomas y culturas distintas, pues, finalmente, no sé, era el mismo continente y muchas cosas se compartían, ¿no?, pero, pues, aquí ahora ha sido difícil. O sea, a pesar de que mi esposa, pues, em, fue criada como polaca y y tiene su idioma y muchas tradiciones, em, como que nos ha hecho co como muy complicado el el contactar y conectar con con gente local, sí. Este, pues estamos estamos trabajando en eso y esperemos que que próximamente se se logre. Yo creo que mientras tanto, ahora con con lo que platicamos, sí me hiciste reflexionar. No sé, a lo mejor y me voy a imprimir algunas fotografías familiares de eventos y las voy a tener ahí distribuidas en la casa como para para ir, sentir ajá, y empezar a sentir como más hogareño, ¿no?, el el la casa donde estamos.
Mm, claro. <chuckles> Ujú. Tanto para ella como para ti. Mm. Eso puede ser una buena idea, ujú. Sin Exacto, sí. Como crear vida alrededor de de este de esta casa para que se sienta como hogar, ¿no? Y bueno, superimportante en estas épocas festivas comenzar con un poco de decoración navideña. Yo creo que no hay nada que haga sentir más una casa como un hogar, que el arbolito de navidad, sus lucecitas y sobre todo que tienes un pequeñito en casa. Así que, mm, esto es una muy, muy buena idea, ¿no?, y con unas, em, fotos familiares, recuerdos, eso es algo bien bonito. Porque, como te decía, el hogar totalmente son las personas y y las experiencias alrededor. Y bueno, ahora que viene la navidad, pueden iniciar con ciertas rutinas navideñas, momentos navideños que es yo pienso que así poco a poco, se va a comenzar a sentir como un hogar.
Ajá, sí, sí, sí. Mm, claro. Sí, pues para lo tenga en cuenta.